Ja. Ab ich bin manchmal natürlich auch dann traurig, wenn so 'n Buch zu Ende ist. Also, es ist ja so ja, stimmt, äh, Lesen macht Spaß, auf jeden Fall. Ich glaube, das könnte mir auch gut gefallen. Und was
Ja, das stimmt. Ja. Oder suche dir irgendwelche Ersatzaktivitäten nenne ich's jetzt mal, koche doch alle Rezepte, die du speicherst.
Ja. Oh mein Gott. <laughs> Ja, ich glaube, das könnte 'ne Weile dauern. <laughs> Aber das ist eigentlich 'ne gute Idee, ja. Ah ja, na ja. Dann nutze ich das.
<laughs> <laughs> Dann hast du zu tun. Äh. Ja, ihr hattet ja jetzt Thanksgiving, ein Truthahnkonze äh, Rezept wäre doch was dann gewesen.

Mhm, genau.
Ha, das ist klasse.
Deswegen halt, irgendwie braucht man's halt auch, aber man muss ich glaube es halt, äh, echt besser, wenn man halt das 'n bisschen reduziert, weil
He Äh, ja. Ja, finde ich auch. Also, führe doch einfach mal kurz Tagebuch drüber, das geht ja schnell. Kannst du ja auch am Handy mache. Zum Beispiel, ähm, einfach dir 'ne F irgendein Sheet erstellen und „Facebook, heute so und so viel Minuten" und dann kann hast du auch besser 'ne Übersicht. Musst natürlich ehrlich sein. <chuckles>
Oh ja, gute Idee. Mhm. Mhm. Ja, ich Ja, ich glaube aber, dass sogar das Handy so 'ne Einstellung schon hat. Also, dass ich mir das, ähm ich habe das immer, äh, nicht so, äh, wahrgenommen oder nicht so <tsk> ach, nicht so wichtig. Und, ähm
Ja. Ja, mit Bildschirmzeit, das gibt's am Handy, ja. Und Benachrichtigungen ja? Ja, sprich ruhig weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Genau, genau, da sieht man ja dann auch mhm. Ja, da sieht man dann auch ganz genau, wo man halt echt extrem viel Zeit verbringt, ja. D äh, das sind halt mhm. Ja. <chuckles>
Ja, ja, ja, das Handy ist gnadenlos, äh, wirklich, also bei solchen Sachen.
Ja, das weiß Bescheid. Das weiß über alles Beschei äh, vieles Bescheid.
Ja, ja, das st das stimmt wirklich. Aber mache das mal erst mal in kleinen Schritten, würde ich vorschlagen. Also, jetzt nicht grade der große Detox Digital Detox, ähm, aber in kleineren Schritten. Und es heißt ja nicht, dass du völlig davon wegkommen musst, mein Gott. Ich meine, bei Kindern ist es ja noch mal was anderes, wir sind ja erwachsene Menschen, und, äh, äh, daher glaube ich, äh, dass man das schon in den Griff kriegen kann und auch muss. Oder zum Beispiel machst du auch Sport?
Ja. Mhm. Mhm. Ja. Eben. Ja. Ähm, jein, ähm, nicht wirklich, weil ich auf meiner Arbeit halt in sehr sehr, sehr viel in Bewegung bin und deswegen, ähm, also, ich laufe den ganzen Tag und hebe Sachen und so.
Ja. Ah, okay. Ach so gut, tja, dann dann wirst du da nicht in der privat auch noch laufen wollen, weil das l der Sport lenkt dann auch ab. Weil da kann man nicht, sonst fällt man, äh also, ich gehe zum Beispiel walken walken. Und, äh, wenn ich dann da am Handy rumtippen würde, würde ich wahrscheinlich irgendwo auf die Straße hinfliegen. Das wär dann wieder peinlich.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, <laughs> das stimmt. <chuckles> Ja. Ähm, was ich gern mache, ist zum Beispiel puzzlen. Also, da kann ich mich auch richtig also, echte Puzzle auf'm Tisch, ähm, da kann ich mich, äh, richtig gut reinversetzen und ich glaube, da wäre ich auch, ähm, gar nicht interessiert, grade ans Handy zu gehen.
Ähm, Ah. Ja, weil da bist du nämlich ganz konzentriert auf was anderes. Das ist 'n guter Punkt, den du ansprichst, ja, dass du dich auf was anderes konzentrierst oder dir spannende Bücher entweder runterlädst oder kaufst, weil dann wird auf einmal Facebook und Instagram, wenn's 'n wirklich gutes Buch ist, völlig irrelevant, weil dann will man nur noch des ja das Buch zu Ende lesen.
Hm. Ja, genau. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Oh ja, das werde ich mal ausprobieren. Mhm.